Còn những cái bài về nhạc vàng, nhạc đỏ ngày xưa á, là người ta xuất phát từ cái nội tâm của người ta, người ta sáng tác nên thôi, chứ đâu có kiểu là, ừm, tiền bạc như bây giờ. <chuckles>
X xong xong người ta hát là người ta, ừm, mang cả, ờ, tâm trạng, ừm, mang cả, ờ, con người của người ta, người ta hát luôn, đúng hông? Chứ không phải như bây giờ là có cả dịch vụ sử dụng, ừm, AI các thứ người ta làm nền nhạc ấy, nên là mình bây giờ mình nghe mình nó không nó, kiểu, thị trường quá, nghe 1 lần, 2 lần, đến tầm 2 tuần sau chắc mình quên luôn.
Đúng. Đúng, chính x Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ.